Ừ, thực ra là, ừm, thể cái tình trạng của mình là nó áp dụng với mọi mọi công việc luôn ấy, ờ, đấy. Ừ, đúng rồi, chính xác. Tức là mình, ờ, mình không cần mình không quan trọng đấy là cái dự án mà, ừm, s ừm, ừm, ừm, thời gian ngắn hay là thời gian dài. Tại vì mình cảm giác như là, <tsk> gọi nà, như cái th một cái thói quen của mình như thế rồi hay sao ấy. Ví dụ như là dự án nó có thời gian dài thì mình sẽ có một cái tâm lý là, kiểu, đủng đỉnh ấy. Đấy, còn dự án thời gian ngắn thì thực ra mình cũng đủng đỉnh luôn và mình nghĩ là cái này mình có thể là hoàn thành trong một vài tiếng trước khi mà hết hạn thôi thì mình cứ để đến lúc đó mình làm. Đó, kiểu thế.
Ừm. À! Mọi công việc, mọi dự án luôn, ờ. Ừm. Ừm. À, vậy á hả? Ừm. Ừ. À. Ô kê, ừm. Mình hiểu rồi, mình hiểu, thật ra thì cái, ờm, cái cái cái cái tâm lý cái tâm lý của bạn là nó đã tồn tại lâu rồi chứ không phải là mới đây, đúng hông? Kiểu như là, đối với trong công việc thì đối với dự án nào thì bạn cũng bị tâm lý đủng đỉnh như vậy hết. Nhưng mà cho mình hỏi, cho mình hỏi một cái là những cái cái việc mà bạn đủng đỉnh hoặc là từ từ, thủng thẳng rồi làm á, nó đã bao giờ nà má ng mà nó gây ra cái hậu quả công việc gì cho bạn chưa? Ví dụ như bạn c bạn không hoàn thành kịp deadline rồi bạn bị, ờ, sếp phê bình hoặc là ảnh hưởng tới khách hàng hoặc gì gì đó, nó có gây ra bao giờ mà nó có những cái hậu quả gì đó nghiêm trọng chưa? Dù nhỏ, dù lớn á là có để lại cái hậu quả gì chưa, trong công việc của bạn ấy?
Ừ. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm. Ờ. Có chứ, có rồi nha. Ờ, thực ra thì mình cũng chưa bao giờ gặp phải những cái trường hợp mà tình trạng nó nó quá là nghiêm trọng đâu. Nhưng mà đương nhiên là, ờ, cũng có một vài lần nhá, tức là cái phần nghiên cứu đấy, thì nhiều khi là mình cứ cảm giác như là ôi, cái này, cái phần này đơn giản ấy mà nhiều khi ừm, thực ra là khi mà mình nhận cái cái đầu việc đấy đi thì mình cũng có check qua, mình cũng có kiểm tra qua một tí xem là cái độ khó của nó như thế nào. Thì có những cái mà mình nghĩ nà "Ô, cái phần này đơn giản thì m thôi mai mình mình soạn bản trả lời sau, thì mình nghiên cứu nó cũng dễ mà." Nhưng mà thật thực tế là khi mà nghiên cứu vào ấy thì nó lại rất là khó và nó rất nhiều vấn đề. Thế cho nên là khi mà mình báo cáo lại, tức là đến mình vẫn báo cáo cho nó đủ, cho cho nó đúng thời hạn ấy. Nhưng mà khi mà mình báo cáo lại thì kết quả nó lại không ô kê bởi vì là nó không ổn, bởi vì cái phần nghiên cứu đấy nó quá là nông, nó chưa đủ ấy. Đấy, kiểu như thế.
Ừm, có rồi luôn. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ! Ừm. À! Mình hiểu, ừm. Ừm. Ờ! Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ, hiểu. Nó tức là mình không không có đủ thời gian để chuẩn bị, đúng hông? Do là cái sự trì hoãn đó nó xảy ra, nó khiến cho cái cái hậu quả gây ra là cái, ơ, cái bài báo cáo hoặc là cái cái bản báo cáo dự án đó nó không có đủ chiều sâu thông tin, đúng hông? Nó bị nó bị thiếu thông tin các thứ, đúng hông? Và, ừm, ừ, và bạn cho mình hỏi xíu á là là, ừm, nãy bạn có nói là trước khi mà bạn tiến hành làm thực thực sự luôn thì bạn cũng có nhìn sơ và bạn nghiên cứu sơ qua cái dự án đó. Và bạn thấy là ồ, ô kê, nó cũng đơn giản nhưng mà thực tế khi mà đi vào làm thì nó cần rất là nhiều thông tin vậy đ tại vì nó phức tạp. Vậy thì bạn cho mình hỏi là cái cái nguyên nhân của cái việc mà trì hoãn ở đây là do cảm xúc chủ quan, đúng hông? Cảm xúc chủ quan và cái kỹ năng mà bạn đánh giá cái tình huống, cái vấn đề ban đầu, đúng hông?
Ừ, đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ừm Ừm.